Kasi may time na nakuha kami sa papuntang Malays nagtatrabaho sa Malaysia. Eh, ang inaplayan namin, eh, sa sales. Nakapasa kami sa sales, tapos biglang
Okey.
nag nag-email na magsa start muna daw kami as cleaner. Ayun.
Ay, <laughs> sales ang inaplayan niyo, natanggap kayo sa sales, tapos sumunod yung email na cleaner. Ay, nakaka-disappoint 'yan for sure.
So parang Oo. 'Di ba na-disappoint kami? So, so sabi ng ano, bestfriend ko, "Big no, huwag na diyan", sabing ganun. So ayun oo, nag-no kami. Tu tapos sabi ko nga, sabi ko, "'Pag tayo nagkaroon ng trabaho ha, mag-ipon tayo, pumunta tayo ng Disneyland para makita ko si Mickey Mouse, saka ang sa kanyang tahanan sabi kong gano'n sa kanya." Sabi niya, "Sige go, for, ah, sure," sabi niyang gano'n. Eh, no'ng mga panahon na 'yon, nagkaibang landas na kami. Um, siya yung mas maganda yung mga naging trabaho.
Yes. Mhm. Nag-no kayo? Mhm.
Um
Sa ibang bansa or dito lang sa Pilipinas?
Ah, dito lang sa Pilipinas, medyo naghiwalay kami nung nag-apply na kami. Siya kasi mas mas naka mas na, mas nakuha siya sa BPO company. Ako naman sa mga iba, sa ibang company ako nag-apply. So iyon ako sa logistic ako.
Ah, okey. Anong line of business, food ba, retail? Ah, logistics kaso magkaiba nga BPO ta's logistics, okey.
Oo, so magkaba rin ng oras, hanggang sa mm.
Pero bakit pero wait lang, paano kayo napunta dun sa pagkakaiba ng, ah, I mean naiba kayo ng uh hindi na kayo sabay nangarap kumbaga. Kasi nung una, eh, 'di ba pinangarap niyo ng makapangibang bansa, tas sabay kayong nag-apply, ganiyan, ganito. Pero bakit nung sumunod hindi niyo na hindi na ulit kayo nagkasabay ,or hindi na naging align yung layunin n'yo sa buhay?
Landas.